Ayun, ah, siguro kung, hinarap ko o pinilit lampasan yung mga duda na pumigil sakin malamang na i ipagtagumpay ko at nagawa ko talaga yung pangarap na yun ano. Pero nung mga panahon na yun nilampasan ko nalang siya at hinarap sa paraan na naging positibo pa rin yung aking pananaw sa buhay, kahit na may mga tao, ultimo sarili mong magulang sinasabi sayo na wag 'yan pumili ka na ng iba yung mga gano'n, oo. <laughs>
Mhm. Hmm. Oo, <chuckles> yun yung ano, eh, yun yung isa sa pinaka ano talaga, eh, 'no, yung pagka bata ka tapos hindi sila supportive dun sa gusto mong gawin, parang papangunahan yung desisyon mo 'di ba, oo.
Oo, hindi sila Tama, oo natumbok mo. Kaya nga, eh. Ah, sasabihin sa'yo, "Wag na yan. 'No naman gagawin mo sa ganyan?" 'di ba? <laughs>
Mm, <laughs> tama nga. Ako kasi nung bata ako, ah, medyo nasanay na ako sa gano'n, yung hindi ko nagagawa yung gusto ko. Parang nalimitahan ba ako sa kung ano yung p'wede kong gawin. Kaya siguro ngayon nagbubulakbul lang ako, o hindi nung nakatakas ako or nakalaya ako feeling ko kaya kong gawin lahat. Siguro ganun yung pumapasok sa isip ko ngayon. Isa na rin yun siguro na, uhm, nakakapag, ah, para bang nakatakas ako sa kulungan na nakalabas, naka ano tingin ako ngayon na kung ano yung kaya kong gawin sa buong potensyal ko.
<laughs> Nakakatawa, mm. Mhm. Mm. Oo. Oo. <laughs> Oo. Mm. Mm. Oo tama, mm. Mm, alam mo, ramdam na ramdam ko ang gan'yang pakiramdam kasi, gan'yan din naman ako nung bata ako napaka hig higpit ng magulang ko. Kaya nung nagkaroon ako ng, kakayahan ng pagkakataon na makagawa naman sa sarili kong desisyon, parang sinulit ko talaga, eh. <laughs>
Mm. Hmm, ay totoo. <chuckles> Mm. Mm. <chuckles> Ah, ako rin, eh. Kasi ako sa 'min, iba, iba kasi yung lumaki ka sa malaking pamilya akala mo yun lang yung mundo, dun lang umiikot. Mga ganong bagay, so, parang pag nakalabas ka ngayon nakakuha ka ng sarili mong momentum mo, sarili mong gustong gawin 'di ba. Iba yung usapan kaya ayun, mm.
Kaya nga, eh. Oo. Mm. Kaya nga. Mm, totoo. Oo, kaya nga, pero ayun ano dahil sa nababanggit natin 'to napakahusay naman ang, ah, ibinabahagi mo 'no. Pero may mga pagkakataon ba na naisip mong subukan ulit ang pangarap na iniwan mo dati, ano ang nangyari?
Mhm.

Ah, hindi ko alam kung, um, minsan okey bang humanap ka ng panibagong supporta, eh, 'di ba?
Mhm. Kala ko pa panibagong pamilya. <laughs> Ah, hmm.
<sneezes> Wag naman ganun. <laughs> Hindi, hindi, hindi naman tayo gano'n. Oo, kumbaga ano lang, um, sabi nga nila 'di ba may mga circle of friends na ano, na iba iba ng ano, kumbaga naka akma siya dun sa lifestyle mo or nasa life stage mo kung nasaang parte ka na ng buhay mo, eh, 'di ba, so, parang siguro baka gan'on? Gano'n din siguro yung gusto sabihin ng mga motivational speaker satin na ngayon lang tumatatak sakin pero, ah, at the end of the day kasi yung, yung mga ganung paraan
Mm. Oo, tama. Oo. Mm. Tama oo. Kaya nga. Oo. May punto sila, eh.
Oo, may punto sila pero ano, eh, ah, at the end of the day eto yung mga kasama mo sa hirap, sa hirap, eh, 'di ba. Hindi mo naman sila p'wedeng iwan sa hirap lang, parang kailangan, ah, sinuportahan mo ko sa hirap, susuportahan kita hanggang guminawa tayo dapat ang mindset, eh, dapat gano'n siguro
Mhm. Mm. Mhm. Mm. Oo, yun ang tama, yun ang tama kung ang mga nakapaligid sa'yo ay sinusuportahan ka sa hirap at ginhawa, pero kung ang mga nakapaligid naman sa'yo ay sumusuporta lamang kapag nakikita nila may tagumpay ka na siguro yung dun, dun tayo dadating sa punto na iwan na at talikuran na at humanap nalang ng panibagong pamilya. <laughs> Kase
Oo. Mm. Mm. <laughs> Oo, medyo harsh pakinggan pero kasi pa ano yun, eh, pangarap mo yun, eh, 'di ba kailangan ano, eh, kailangan kang maghanap ng ano, paraan talaga.
Oo di ba? Kaya nga, eh, medyo Oo, medyo magtutunog na parang makasarili ka pero nandun tayo sa punto na parang kakapit ka pa dun sa mga tao na hinihila ka pa baba. O ile let go mo nalang para sundan kung ano talaga yung sinasabi ng isip at puso mo, 'di ba?
Oo, i iba, eh, iba kasi talaga na pag naabot mo yung ang maganda niyan pag nasuportahan ka nila simula baba hanggang taas, naabot mo yung pangarap mo, ire-reward mo naman sila o bibigyan mo sila ng karapat-dapat na ano reward, eh, 'di ba?
Mm. Kaya nga. Mm. Mm. Tama, oo. Tama, oo.
Ayun.
Nandun naman talada talaga tayo umiikot bilang Pilipino ano, pero alam mo napakadami ng natutunan ko sayo ngayong gabi maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras na makausap ako at maibahagi sakin yung magaganda mong opinyon.
Oo nga. <chuckles> Mm. Mm. Mm, salamat rin at nagkasundo tayo dito sa pinag-usapan natin na oo na medyo ano, medyo may linya na dapat hindi mo tawirin yung mga ganung bagay. <laughs> Maraming, maraming salamat po, oo, oo.
Walang ano naman. <laughs> Oo, kaya nga. <laughs> Walang ano man, paalam na muna.
Paalam. Magandang gabi.